Evet, aslında şöyle; ilk başta bizim, eee, düşündüğümüz ve harekete geçtiğimiz ülke Almanya'ydı. Ama sonrasında iş biraz değişti. Çünkü o harekete geçtiğimiz şirketle değil, biz başka şirketle, bir anda başka 2 ülke daha eklenmiş oldu. Aslında orada biraz çok harekete geçtiğimiz yerden devam etmedik. Mesela, o da biraz şeydi. Yani, aslında, üzerine çalıştığın şeyin, eee, bir anda değişmesi de biraz, eee, zorlayıcı olmuştu. Evet, biraz zorlayıcı oldu çünkü bir anda şey oldu ama, eee, şunu fark ettik biz de; o süreç, tabii, insanın kendini de çok fark ettiği bir süreç oluyor. Biz, mesela, bu tarz şeylere çabuk adapte olduğumuzu, olabildiğimizi fark ettik. Çünkü, eee, Türkiye'de yaptığımız işler, eee, ikimizin de çok zorlu işlerdi. Yani, böyle, sürekli bir kriz yönetimi, yeni bir, eee, sistem kurmak, yoluna sokmak yönünde. O, mesela, bizi çok enteresan, kendi hayatımızda ilerlerken de çok faydalı oldu. Eee, sonrasında, hani, ülke tercihini yaptıktan sonra tabii, ilk adımlarda, eee, aslında bu kurallar, kanunlar, yapılacaklar kısmı çok, eee, zorlayıcıydı çünkü bilmiyordum. Hı hı.
Hı hı. A! Hı hı. Sürpriz olmuş sanki. Hı hı. Değil mi? Ne güzel. Hı hı. Hı hı. Hıı. Şimdi tam da onu soracaktım sana; dili biliyor muydunuz, eşin ve senden bahsediyorum, yani, eee, ülkeye karar verdikten sonra, yani, çünkü dediğin gibi, bir sürü iş yapılacak; ev tutulacak, evrak işleri, var. Emm, yani, o kadar çok prosedür var ki, Avrupa biraz belki biraz da bürokrasinin, eee, olduğu bir yer. Eee, bu noktada n n nasıl yaptınız bu işi, nasıl başardınız? Yani, dil bir problem oldu mu sizin için?
Hı hı. Tabii. Gerçekten öyle. Doğru. Yani, dil şöyle; biz, eee, Hollanda tercihi yaptık. Bunda, eee, d etk ııı, kararlarda dil de önemliydi çünkü burada İngilizce çok aktif kullanılıyor. Yani, eee, çok, böyle, küçük, eee, ve yaş ortalaması 75-80 olan yerler, evet, hani, İngilizceyi çok iyi konuşamıyor yaşlılar belki ama ülkenin geneli İngilizceye çok hâkim. Dolayısıyla, bu tercihlerimiz de bir sebep oldu ve, eee, birçok, ııı, kurumda da işlerimizi çok rahat halledebildik dil açısından. Eee, ama başka zorluklar, tabii ki teknik zorluklar bence dilden bağımsız yaşanıyor.
Hımm. A, çok güzel. Hı hı. Hı hı. Doğru. A, çok güzel. Hı hı. Peki Hı hı.